Мгм. Хорошо, я тогда попробую записаться на эти курсы и вот посмотрю, как я буду это всё сочетать. Потому что у меня вот есть основная работа, будут курсы, потом ещё забота о доме. И ещё же будут и практические домашние задания, которые нужно будет выполнять. И вот я н должна хорошо подумать, чтобы мне на всё хватало времени.
Да. Да. Да. А, в целом, ведь, э, необязательно даже платить, потому что такие курсы бывают бесплатные. Правильно? Поэтому может просто посмотреть бесплатные курсы и посмотреть, как в целом материал идёт. Вот, то есть чтобы, а, быть на 100 % уверенным, что это вот именно твоё.
Мгм. Так. Мгм. Мгм. Хорошо. Это тоже вот м мне понравилось. Я не думала о том, чтобы поискать бесплатные курсы, потому что языковые курсы, они достаточно дорогие. Оплачиваешь их за целый год. А вот я не думала, что можно попробовать вот такие бесплатные курсы. Э, спасибо большое за такой совет.
Ага. Да. Вот. То есть, на самом деле, если главная загвоздка в языке, то существует очень много вариантов, как можно им заниматься. То есть то же "Дуолинго", если слышала о таком приложении, многие люди его рекомендуют. Ну, знаешь, оно как бы настолько признанное, что даже, э, на некоторые работы можно устроиться, предоставив в качестве подтверждения своего владения языком тест из этого самого "Дуолинго".
Мгм. Так. Мгм.
Вот так вот.
Как интересно! Я даже о таком и не знала. Я слышала о этом приложении, но я не знала, что оно так котируется высоко, что даже вот учитываются, а, уровень, да, твой уровень в этом приложении. Интересно.
Мгм. Вот. Ну, и в целом То есть, э, после того, как будут, э, выбраны тобой курсы, которые те подходят, которые ты тянешь именно, которые тя устраивают в плане, там, взаимодействия с поддержкой, в плане, э, того, как материал составлен, какие там иллюстрации- ну, всё тебя устраивает. После этого можно будет уже и, э, заниматься полноценным планированием, потому что у тя будет точное представление о том, скока часов ты будешь тратить в день на учёбу. И, как бы, <grunts> с этой точки ты сможешь вот прям прекрасно обозревать своё будущее.
Мгм. Мгм.

Ну, мне кажется, самое главное, в первую очередь- это не паниковать, потому что, как бы, м, жизнь, она всегда продолжается, и люди иногда сталкиваются с ситуациями, где действительно нужно вот так вот перемениться. Давай начнем с той с начала, и в первую очередь нужно узнать, каким вообще временным ресурсом ты обладаешь для того, чтобы вот, э, переучиваться, искать новую профессию, язык изучать.
Мгм. Так. Ну вот, э, что сейчас в моей жизни происходит? Я работаю не по профессии 6 часов в день. Вот в 3 часа дня я заканчиваю и, а, остальное, в принципе, время с 3 там до вечера- у меня вот оно свободное. И, э, я вот думаю, чем лучше его занять: либо <grunts> продолжать, да, изучать язык и попытаться
Ага. Ага. Понятно, понятно. А у тебя язык вообще хорошо идет или, э, или это не твое?
А я н на самом деле не задавалась вот такой вот целью, м, за 2 года выучить язык. Почему-то у меня вот то не было времени, поиски работы, переезды, э, как бы не было времени. Сейчас уже у меня и время есть, и я вот думаю, как мне лучше поступить. То есть, э, идти в свою знакомую сферу, изучать язык, или полностью всё менять и заново обучаться по другой профессии.
А? Да. Понятно, понятно. Ну, смотри, вот, э, это время с 3 до вечера- это достаточно большой промежуток. И в целом, если всё организовать, э, как-то в с соответствии с планом, с, э Может, какой-то курс взять, понимаешь? Там же заранее прописаны все и часы, и объем работ, и возможность себя тестировать. То есть, э, попробуй себя соотнести вот с этим курсом в интернете.
Н-да. Мгм. Мгм. Так. Именно курс по моей профессии или по новой специальности?
Ну, мне кажется, э, у у стоит начать с того, что посмотреть курсы по языку. Вот. А, ну и параллельно с этим, естественно, но новую специальность.
Мгм. Так. Все-таки. Хорошо, хорошо, я тогда, э, учту это. Но как бы п я не могу бросить основную сейчас работу, да, уволиться, потому что она как бы меня, а, содержит. То есть мне нужно, а, арендовать квартиру, мне нужно содержать семью.
Ага. Нет, я я всё, я я Да, да. Ну, как бы Эти курсы- они же рассчитаны для именно таких ситуаций.
Вот так. Мгм.
То есть они позволяют учиться, при этом не чтобы не страдала о основной род деятельности.
Мгм. Ну да, ты, наверно, прав.
Там программа специально так составлена.